Geri bildirim verirken nelere dikkat ediyorsun?
Geri bildirim verirken öncelikle, eee, kişinin o bildirimi isteyip istemediğine dikkat ederim. Yani eğer kişi onu alamayacak durumdaysa ya da onu almaya, eee, şeyi yoksa gönlü yoksa bunun hiçbir anlamı yok. Ben buna inanıyorum.
Hı hı. Hıı. Evet. Anladım. Yani, bu yani, burada, işte, geri bildirim verirken, eee, daha çok, hani, eee, karşı tarafın ne kadar alabilmesi senin için önemli. Anlattıklarından aslında iletişimde yapıcılığın ve anlayışın, hani, gayet önemli olduğunu hissediyorum ama, hani, geri bildirim verirken kırmadan ifade etmeyi nasıl başarıyorsun?
İyilik yaparken de ona dikkat ederim. Yani biri yardım isterse yardım ederim. Tabii ki. Kesinlikle. Eee, o 2'nci eee, yah 2'nci şöyle ki eğer karşımdaki geri bildirimi alır izlenimi veriyorsa ben o geri bildirimi veriyorum. Öncelikle niyetimi belli etmek isterim. Yani ne söylediğimden önce niyetimin onu gerçi onun iyiliği olduğunu ona göstermek isterim ve üsluba çok dikkat ederim. Bence üslup her şey burada.
Hımm. Evet. Hımm. Evet. Anla Anladım. Yani, burada niyetini de gösteriyorsun, eee, iyi bir niyetle olduğunu ve, eee, üslubunda da, eee, anladığım kadarıyla birazcık daha sakin, şefkatli, eee, üslupla karşı tarafı, eee, görüşünü ya da, eee, geri bildirimini veriyorsun. Eee, peki, böyle gör bir görünüşe göre geri bildirim senin için, eee, bir eleştiri değil, eee, gelişim fırsatı anlamına da geliyor. Bu yaklaşımı zamanla nasıl benimsedin peki?
Hı hı. Evet. Ev kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani, geri bildirimin bu arada kimin tarafından verildiği de çok önemli. Yani, gerçekten onu, altına doldurulmayacak biri tarafından veriliyorsa, o ııı, yani onun çok da bir hükmü olmaz. Ama, eee, sizin, iii, yani, iyiliğinizi istediğiniz biri ta yani, şöyle ifade edeyim: Biliyorum ki, eee, b annem ya da çok güvendiğim, benden pozisyonca daha üstte olan bir iş arkadaşım, benim iyiliğim için bir şey düzeltmemi söylüyor. Bu tecrübeden geliyor mesela. Onu mutlaka dikkate alırım. O yüzden kimin söylediği, eee, verirken de kime verildiği, niyet, bir de üslup çok çok önemli, yani.
Hıı. Evet. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Anladım, yani, burada, emm, senin dediğin gibi, aslında kime, eee, kimin geri bildirimine dikkat ediyorsun? Senden, eee, üstte, yani tecrübe olarak veya bilgi olarak birikimi ve senin aslında kişinin sana, eee, gelişmeni sağlayacak şekilde bir geri bildirimse, eee, gayet bunu aslında dinliyorsun, bunu anlıyorum. Eee, göl eee, şöyle aslında, hani bahsettiklerin geri bildirimin de hani, zamanlamasının da en az içeriği kadar önemli olduğunu düşündürüyor. E, bu doğru zamanı bulmayı nasıl başarıyorsun?
Evet. Elbette. Evet. Bence çok önemli. Yani, çünkü, eee, karşın daki eğer o an bir iş üzerinde, eee, stres halinde ya da, e, zaten kötü bir gün geçirmiş, her şey üstüne gelmiş, yani, sadece gidip rahatlamak ya da sadece iyi bir şey duymak, on ona ihtiyacı olduğunu hissediyorsam o o geri bildirim özellikle olumsuzsa ona vermem. Sadece olumları veririm.
Hı hı. Evet. Tamam. Anladım. Anladım. Yani, burada zaman da çok önemli.
Eee, olumsuzların, tabii ki olumsuzları onun ancak alacağını hissettiğim zaman doğru yerde, doğru psikolojide, eee, veririm. Bir de yanında a yani, arkadaşı iş ortağı vs. herhangi biri varsa şöyle ki olumsuz geri bildirimin onu zor duruma sokacağı bir ortamsa, orada da kesinlikle vermem.
Hıı. Evet, doğru, doğru. Tabii. I hı. Anladım, yani, burada zaman yer bakımından, eee, seçiyorsun aslında. Karşıdaki kişinin, eee, bu geri bildirimi nasıl anlayacağı, mesela, üzgünken belki yanlış bir şekilde anlayıp değerlendirebilir, eee, bunlar da, emm, hani, ilk baştaki üslup kadar, eee, ve kişiler kadar önemli senin için. Peki, sana şunu da sormak istiyorum, emm, yani, anladığım kadarıyla, hani, geri bildirim verirken karşındakinin duygusunu da önemsiyorsun çünkü ilk başta üsluptan bahsettin. Yani, geri bildirim böyle sert bir üslupla değil de birazcık daha şefkatli, eee, üslup, eee, benimsediğini düşünüyorum. Şimdi bunu göz önünde bulundururken hangi yöntemi kullanıyorsun?
Tabii. Hı hı. Elbette. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, şöyle ki, z nazik olmaya gayret ediyorum. Ya, daha doğrusu şundan biliyorum, kendime nasıl davranılmasını istiyorsam başka birine de öyle davranıyorum. Önce karşımdaki kişi bunu şey, okumalı, mesela, olumsuzsa bu geri bildirim, diyelim ki olumsuz. Ortamı, yanımdakileri, benim psikolojimi önce okumalı bunu vermeden önce. Bunları okuduktan sonra düşünmeli, ben buna hazır mıyım, bunu şu an alabilir miyim, diye. Örnek veriyorum, mesela, bir tane arkadaşım var, diyelim ki yanımda, eee, bir tane de patronum var, tanışmıyorlar, bir ortamda karşılaşmışsın şimdi. O arkadaşım beni sürekli onu beklettiğimden, bu tabii ki farazi bir örnek, patronuma şikâyet ederse, yani, etmezse de bunu orada dile getirirse, bu konuda bir geri bildirim orada alırsam, bu benim hoşuma gitmez yani. Orası çünkü onun ortamı değil gibi.
Hı hı. A! Güzel. Evet. Hı hı. Tamam. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Doğru. Yer, zaman, eee, sıcaklık, şefkatlik aslında, eee, seçmek, eee, karşımızdaki kişiyi de kırmadan yapıcı bir eleştiride bulunmak veya geri bildirimde bulunmak, eee, gerçekten önemli. Peki, emm, yani, şurada şunu sana sormak istiyorum, merak ediyorum da bazen geri bildirim verirken dürüstlükle incelik arasında denge kurmak zor olabiliyor. Eee, sen bu dengeyi nasıl sağlıyorsun peki?
Tabii ki. Tabii ki. Hı hı. Evet, kesinlikle. Ben bunu dengeyi kaçırmaktan korktuğum için şey yapıyorum, eee, d dürüstlüğü seçiyorum. Ama öncesinde güzel bir iki şey söylüyorum. Yani, ki o onu, hani, dürüstlük eğer biraz şeye giderse, o onu kompanse etsin diye. Ya, diyorum ki, atıyorum birine şey diyeceğim, beynime beni çok darlıyor iletişim kurarken, ııı, b beni bunaltıyor, böyle, her ya da herkesi 100 kere arıyor, mesaj atıyor. Mesela, bunu kesmesini söyleyeceğim. Eee, diyorum ki, ya, diyorum, “Herkesin, ııı, işte, senin gibi bir arkadaşı olsa, g hani, arayan soran bu devirde gerçekten çok zor. Ha, ama tabii ki, yani, günde 100 kere de arama.” deyip, gülüyorum m ve örnek, mesela, böyle yaşadığım şey vardı.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Tamam. Hı hı. Anladım. <giggles> Yani, burada aslında ilk başta bir yapıcı bir şey söylüyorsun ki karşı tarafa da aslında değer veriyorsun ve kırmamaya, ııı, çalıştığını anlıyorum. Eee, belki de b o kişi gerçekten senin için de önemli de olabilir, önemli de olmayabilir ama, eee, ilk başta, eee
Tabii. Evet. Hı hı.
yaptığı hareketin, eee, bir şekilde pozitif yanını söyleyip ve seni rahatsız eden yönünü söylemek gerçekten, eee, mantıklı. Peki, eee, aklıma şöyle bir
Evet. Bir de mizahı çok kullanıyorum, dediğim gibi.
Eee, tekrar söyleyebilir misin?
Mizahı çok kullanıyorum. Yani, baktım ki iş sıkıntıya girecek, işte, dürüstlük noktasında. Yani, o biraz diğer tarafa kaçıyor, hemen, böyle, biraz şaka yollu söylemeyi tercih ediyorum.
Hımm. Evet. A! Mantıklı, tabii bu da karşımızdaki kişiye birazcık daha ortamı yumuşatmayı sağlıyor, değil mi?
Elbette.
Peki, sen bunları söylerken, eee, kafamda şöyle bir soru belirdi. Eee, görünüşe göre geri bildirim süreçlerinde güven duygusu senin için temel bir unsur. Eee, bu güveni nasıl oluşturuyorsun?
Hı hı. Kesinlikle. Yani, şöyle, geri bildirimi, işte, kimden alıyorum ve kime veriyorum? Yani, şi şimdi ben o karşımdaki insana geri bildirim verecek Yani, du du hang durumda mıyım, eğer bu olumsuz bir eleştiriyse? Ya da, işte, dediğim gibi, bu onu alır mı? Bu bu ikisini çok iyi, çok çok iyi okumak lazım. Ya, bazen çünkü bu haddini aşmaya da gidebiliyor.
Hı hı. Evet. Hı hı.
Eee, o yüzden ben bunu çok iyi okuyup hareket etmeyi, eee, k önem gösteriyorum. Karşımdaki geri bildirimleri de bu bu ikisini karşımdaki okuyorsa alırım. Yoksa umurumda olmaz.
Tamam. Anladım. Anladım. Yani, tabii, dediğin gibi, eee, burada aslında güven duygusu da senin için bir şekilde bir temeli oluşturuyor. Peki, emm, eee, böyle bahsettiklerinin, geri bildirimin, böyle, hani, yalnızca hataları değil de güçlü yanları da içermesi gerektiğini düşündürüyor. Hani, emm, sen bu dengeyi nasıl koruyorsun ya da koruyabiliyor musun? Korurken nasıl başarıyorsun?
Tabii ki, tabii ki, çok önemli. Hı hı. Evet. Yani, şimdi bu, ııı, özellikle b olumlu geri bildirimlerde, eee, yani, günlük hayatta tabii bunu çok yapmıyoruz. O kişinin ihtiyacı varsa, örnek veriyorum, benim altımda biri çalışmaya başladı. Mesela, iyi iş yapıyor. Onu mutlaka söylerim. Eee, hatırlar onu ve o şekilde ondan kamçılanmasını sağlarım motivasyonla.
Hı hı. Evet. Tamam. Tamam. Hem bir motivasyon oluyordur hem de pozitif, eee, geri bildirimle, eee, daha verimi artabilir.
Tabii ki. Tabii ki, yani, o insanları kamçılamaya özen gösteririm ama, eee, onun dışında, işte, u bu olumlu tarafı genelde durup dururken değil de, hani, böyle, olumsuz varsa biraz, ııı, beraber söyleyip olumsuz davranan çıkarma planı yapıyor olabilirim, biraz yani.
Hı hı. Anladım, hımm. E, yani aslında, emm, şöyle, eee, pozitif geri bildirimde bulunman gerçekten, eee, karşındaki insanlara, eee, çevrendeki arkadaşlarını ve altın veya altında çalışan arkadaşlarını, ha, motivasyonu kazanması için, eee, koruyabilmesi için, eee, ve verimlerin artması için de gayet, eee, mantıklı bir davranış. Emm, sana şunu da sormak istiyorum, eee, bazen geri bildirim vermek kadar almak da zorlayıcı olabilir. Hani, bu durumlarda, eee, sen iki taraf arasında nasıl bir köprü kuruyorsun?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Iıı, başka Yani, şöyle, başka biri benim aracılığımla geri bildirim alıyorsa mı, olumsuz? Iıı, onda şöyle ki, önce, emm, diyelim ki, ben bunu yaşadım geçmişte. Bir a arkadaşımı işten çıkarmak zorunda kaldım. Patronum bunu bana söyledi, ııı, ve geri bildirim vererek söyledi. Geri bildirim de zamanı iş efektif kullanamaması ve, işte, hızlı aksiyon alamaması üzerineydi, aslında. O rol için çok önemliydi. Eee, ve bana bunu
Hı hı. Evet. A! Tamam. Evet. Yani, burada zor olmuştur eminim senin için.
Evet, bunu söyledi. Iıı, ben de, mesela, bunu şöyle aktardım. Yani, açık bir şekilde bu, tabii ki, şeyi hafiflettim. Çünkü o geri bildirim önemli. Onun bir sonraki iş iş hayatında bunu gerçekten kazanması gerekiyordu. Ama çok da, böyle, abartmanın, derinlemesine girmenin anlamı yok. Çünkü bu onu üzecekti. Kısaca söyleyip, sonucu söyleyip, hemen sonra onun iyi niteliklerinden bahsedip, nasıl, neler yapabiliriz başka artık, nasıl çözebiliriz, yeni iş nasıl bulur, bilmem ne. Hep o o ona yöneldim daha çok, yani.
Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Yani, burada arkadaşına, ımm, ilk başta s eee, durumu izah edip ve, eee, “Biz,” ııı, başlığı altında neler yapabiliriz diye sonuca ve problemi çözmeye dayalı bir yöntem geliştirmişsin. Bu gerçekten, eee, gayet güzel ve arkadaşlığa ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Peki Tabii.
Hı hı. Evet, evet. Bir de şöyle bir şey oldu. Mesela, eee, dedim ki, atıyorum, ımm, işte, sen bak, şu alanda çok iyisin, ya. Yani, hani, bir dahaki iş ona daha uygun bir rol bulalım gibi. Böyle, onları biraz ön plana çıkarmaya çalıştım. Onu o anlamda yüreklendirmeye çalıştım ki onu biraz u ya unutsun o p acıyı, en azından o an için.
Hı hı. Güzel. Gayet güzel. Hı hı. <giggles> Anladım, gayet güzel açıkçası. Emm, sana şunu da sormak istiyorum: Geri bildirim ilişkilerin niteliğini de şekillendiriyor. Hani, senin yaklaşımında, böyle, en çok hangi değer öne çıkıyor? Dürüstlük mü, empati mi, hani, yoksa açıklık mı, incelik mi, şefkatlik mi? Hangisi dersin?
Tabii. Hı hı. Hepsi, denge. Bunların hepsi, yani, denge. Şimdi empati olmazsa olmaz. Dürüstlük olmazsa olmaz. Ben mesela beyaz yalan filan hiç sevmem. Açıkça söyle, yani, ki ben de ona göre aksiyon alayım. Eee
Hımm. Evet. E, tabii. Hımm. Yani, o zaman sana şöyle bir b beyaz yalandan bahsetmişken şunu da sormak istiyorum, yani, karşındaki bir insanda şöyle bir, eee, hikâye var diyelim. Eee, arkadaşının doğum günü var ve, eee, bir elbise almaya gerçekten çok beğendi ve almak istiyor o elbiseyi. Emm, ama o kadar istiyor ki sen de gördün ve, eee, senin tarzına göre veya da hiç uygun değil. Yani, düşünceniz direkt söyler misin yoksa o gün doğum günü diye birazcık alttan alır mısın?
Hıh. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. O elbiseyi giydi, değil mi o an? Ben üzerinde görüyorum. Hani, bir 5 dakika öncesinde değil. Şimdi, burada niye sordum? A ayrılır, yani, çünkü tepkim. Eğer giydiyse, eee, söylemem ama u di diye tid yani, "Ay, çok güzel olmuş bu elbise." de demem. Güzel olan bir şey bulur onu överim. Yani orada yine beyaz yalan saçını överim mesela. Derim ki: "Saçların çok güzel olmuş." Hani, sorarsa, "Elbisem yakışmış mı?" Ben de derim ki genellerim, "Sana her şey yakışır tabii ki ama, e, ben sende şu şu renkleri tercih ediyorum, biliyorsun." derim.
Evet. Evet. Hı hı. Hımm. Anladım. Tamam. Hı hı. Anladım. Anladım, eee
Yalan söylemeyi tercih etmem yani. Kıvırmak diyoruz biz buna Türkçede. Güzel ö şeyleri ön plana çıkararak dürüstlükle z yani nezaketle kıvırmayı tercih ederim ben.
Hı hı. Evet. Evet. Anladım, gayet, eee, mantıklı. Peki, emm, şöyle bir, eee, soru sorsam sana, hani, böyle, eee, bir kişi var diyelim ve bu kişi daha, böyle, toy yani genç bir insan, eee, ve yeni bir iş ortamına, emm, çalışmaya başladın, eee, şirket, eee, ofis ortamına, yeni yeni adaptasyon süreci geçiriyor ve, emm, sence, eee, bu kişi karşı taraftan geri bildirim alırken veya verirken ilk olarak nelere dikkat etmeli? Nasıl örnek verirsin?
Açıkçası bu. Hı hı. Tamam. Hı hı. Eee, bu kişiye geri bildirim verilirken mutlaka nazik ve yapıcı olunmalı. Yani, bu geri bildirim olumsuz da olabilir bu arada. Olumsuz olunca illa yıkıcı olacak diye bir kaide yok, aslında tam tersi. Eee, yapıcı olması çok önemli. Yani, bir de geri bildirim verirken problemi tamam, söyledin ama çözümü de ver mümkünse. Yani eğer şey diyorsan ki atıyorum, "Bir inisiyatif almakta daha cesur olmalısın. Mesela bunun için bunları, bunları, bunları deneyebilirsin." Yani, o eleştiri kısmını tamam, anlar tek cümlede zaten. Biraz böyle sonuca, nasıl çözeceğine dair tavsiye vermek de bence eğer o kişinin o yetkinliği varsa çok önemli.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Anladım. Evet. Mantıklı. Hı hı. Anladım, gayet mantıklı, açıkçası. İlk başta nazik bir şekilde durumu, emm, açıklayıp pozitif veya geri eee, pozitif veya negatif bir şekilde geri bildirimi, eee, çözüm odaklı olarak, emm, tavsiye ettin. Ya, bugün gerçekten çok güzel sohbet ettik, eee, bana çok güzel, çok faydalı bilgiler verdin. Teşekkür ederim.
Evet. Kesinlikle. Benim için de öyle. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek dileğiyle.